Ya, emm, öncelikle bence böyle biraz nefes alabilmek ve o şehrin genel temposundan uzaklaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ben günlük hayatımda çok fazla spor yapan bir insanım ve parklar, yeşil alanlar benim için inanılmaz derecede önemli. Ayrıca bir evcil hayvanım var, küçük bir köpeğim var, eee, onun için de <chuckles> onun için de ekstra, eee, günlük aktivitelerini gerçekleştirebilmesi için özgür bir alan sağlıyor. Özellikle büyük parklar, yeşil alanlar. Bu nedenle benim hayatımın, eee, çok önemli bir kısmında büyük bir yer kaplıyor diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. He. <chuckles> He he. Yeşil alanlar önemli diyorsun. Peki, yaşadığın yer nasıl, yani, etrafında ne kadar yakınlıkta, ne kadar çok yeşil alan var? Biraz bahseder misin?
Evet. <chuckles> Hı hı. Tabii aslında, eee, en yakın yeşil alana sanırım yürüme mesafesi olarak 10 dakika uzaklıktayım. Eee, ı şu an için mükemmel bir i şey benim için ama daha önce e böyle bir i ulaşımım yoktu. Çok ı büyük bir şehir hayatından geliyordum ve orada köpeğim olduğu için inanılmaz zorlanıyordum, yani, 1 saatlik 1,5 saatlik sürüş mesafelerindeki uzaklıklara gitmek zorunda kalıyordum ve bu benim için çok zorluyordu. Günlük hayatımda iş, okul ya da diğer Er E, kesinlikle inanılmaz uzun ve orada da, emm, öyle inanı şu anki yerle kıyasladığımda o kadar aman aman güzel parklar, bahçeler de yoktu ama en ulaşılabilir olan ve en yakın olan tabiri caizse oydu. O noktada, eee, şu anki yaşama yerimi seçmekte en büyük etkenlerden biri benim için yeşil alan oldu. Yani, hem kendim için hem daha aktif spor hem de köpeğime daha rahat bir yaşam sunabilmek için bu 10 dakikalık mesafeyi seçtim ve çok da mutluyum açıkçası bu seçim sonucunda.
Hı hı. Ah, şahane! Hı hı. Hımm, daha uzaktaydın. Hı hı. A! Evet, oldukça zorluyordur. Hı hı. Uzun bir zaman çünkü 1 saat çok uzun bir zaman, yani. Hı hı. Hıı. Hımm, anladım. A! Anladım, hı hı. Evet. Hımm, yani, evine yakın olmasına çok sevindim, bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Ya, peki, eee, şimdi "Evimi seçerken de buna dikkat ettim." diyorsun. Peki, bu yeşil alanlar konusunda yani, bu yeşil alanların senin için önemli olması konusunda önceliğin nedir? Yani, sağlık açısı mı, a d daha çok köpeğin açısından mı? Yoksa, eee, doğaya, hani, artısı veya dünyaya olan yarar? Hani, en başta senin için gelen kıstas hangisi? Hangisi daha önemli bir açı senin için?
Evet, kesinlikle. Hı hı. Hı hı.

Iıı, tabii. Şöyle sıralayabilirim: Öncelikle, eee, ilk başta bir köpek annesi olarak, eee, şeyi çok isterim burada bazı parklarda fark ettiğim bir şey, eee, be i ıb eee, dışkıları toplayabilmemiz için çeşitli poşetlerin olması. Yani, bu poşeti benim taşım benim taşımam gerekmiyor da hâlihazırda direklere bırakılmış ve, işte, köpek sahipleri için ya da, eee, b kedi sahipleri için herkesin alabileceği ve ulaşabileceği erişime açık bir yer ve ücretsiz bir şekilde. Bu müthiş. Bence çok güzel düşünülmüş bir şey. Ayrıca yine bir hayvan sahibi olduğum için, ııı, o açıdan düşündüğümde, eee, çok sık mama ve su kapları olması, yani, koşu alanlarında da ya da diğer köpek gezdirilme alanlarında da birçok noktada ücretsiz erişim olan kaplar, mamalar, eee, işte, sular gibi şeyler oluyor. Bunun dışında ıb şu an y eee, hayatıma yeni kattığım bir şey olduğu için koşu, belki bundan 6 ay önce sorsaydınız: "Ya, böyle olmasa da olur." derdim ama ayrı bir koşu alanının olması ve orada sadece koşan insanların olması, eee, diyebilirim. Bunun dışında
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hımm. Evet, hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet, yürüyen veya orada piknik yapan insanların yanında koşmak ya da aralarından geçmek, eee, belki zor olabiliyordur. Oluyor mu? Açıkçası olsa bile Hı hı. Rahatsız da olabilirler belki, o da bir ihtimal olabilir.
He he. E e, çok can sıkıcı bir olay. Özellik Aynen öyle, tabii ki. 2 d çift taraflı bir, eee, sıkıntı olabilir ve aynı zamanda da bisiklet yolu da ayrı olursa, böylelikle hem onlar da sıkıntıya girmemiş olur hem koşan insanlar da belli bir, eee, anksiyeteleri tutmaz ve ger gerçekten rahat bir şekilde koşabilirler. Bunun dışında, eee, kesinlikle belediyelerin, eee, sorunuzun ilk kısmında dediğiniz gibi böyle alanları, eee, planlama yaparken dâhil etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar bizim şehrin içinde nefes alabildiğimiz noktalar.
Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Yani, özellikle dar sokakları olan şehirleri falan düşünürsek veya çok uzun binalar olan şehirlerden bahsedersek bir yerde insanların da aslında kaçacağı bir ihtiyaç ama içerisinde birçok şeyin olması tabii ki daha faydalı olabilir dediğin gibi. Eee, başka var mı istediğin, hani, veya, eee, olmayan ama, hani, şu olsa ne kadar şahane ola olur dediğin böyle yenilikçi bir fikrin belki?
Ge gerçekten böyle d He he. Evet, evet. Evet. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle, kesinlikle. Hı hı.